É verdade, é verdade, você pode assim, porque você, provavelmente, tem algumas pessoas que, eh, dentro da tua do teus parentes que não necessariamente estão te apoiando e estão junto com você nesse sentido que você fala?
É, exatamente, assim, eu acho que tem parente, né, aquela pessoa que tem você tem laços de sangue, ali, mas que a pessoa não faz parte da sua família de verdade, né, não é aquela pessoa que você pode contar, que você sente uma ligação, uma conexão, né. É, enfim.
É verdade, é verdade. Aham. E hoje você diria que você tem uma família em Portugal, eh, relacionada mais a amigos, eh, isso olha, que gostoso.
Sim. É, exatamente. Hoje eu tenho uma família aqui, que posso não ter laços, né, sanguíneos, assim, com elas, mas, eh, elas são minha família, inclusive eu acho que a gente se ajuda e se apoia muito mais do que muitas <chuckles> famílias, né, de sangue por aí. Então, eh, é é uma forma também de construir uma família, né. Então assim, por exemplo, eu tenho uma amiga, né, que teve bebê, eh, aqui, eh, e aí ela super desesperada, né, ficou grávida e naquela: "Meu Deus o que fazer?", né, eh, e assim, hoje em dia ele é nosso sobrinho, né, então todas as amigas são tias e quando ela precisa de ajuda tem sempre alguém para ajudar. E e ele aprendeu a sim, a coisinha mais fofa, ele era pitiquinho, muito pitiquinho assim, e aí ele já olhava para foto das amigas todas ali, né, e aí ele sabia o nome de cada um, assim, eh, "Ah, tia", e ele sabia todos os nomes das tias.
Sim. É, verdade. É cos Uhum. Sim. Olha, ó, que gostoso. Que bacana, hein? Ai, que delícia. Aham.
E assim, é isso, né, no ela não é minha irmã, mas ela é é a irmã uma irmã que eu escolhi, né, e ele é um sobrinho que eu escolhi, então assim, eu acho que que isso também faz parte.
É, tem tem até aquele ditado que fala que: "Os amigos são a família que a gente escolhe", né, então é mais ou menos acho que se cabe na na tua situação. E e você diria então que os amigos, esse esse vínculo que você criou com as pessoas aí em Portugal, eh, a ativam esse sentimento também de pertencimento nesse lu nesse, eh, né nas no país em si.
Uhum. Isso.